ครับผม พอดีวันนี้มีเรื่องอยากจะมา ค อ่า คุยแล้วก็ขอคำแนะนำนะครับว่า จะจัดสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนยังไงดีครับ? เพราะว่าในช่วงนี้
อือฮึ
งานแบบว่าค่อนข้างยุ่งมากเลย เนื่องจากว่า เพิ่งเปลี่ยนงานมาได้ไม่นานนะครับผม แล้วก็งานมันก็จะแบบว่า มีการเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยนะครับ อะไรด้วยแบบเนี้ย มันเลยแบบว่า ดูว่าช่วงนี้มันรู้สึกเหนื่อย ๆ แล้วก็ เอ่อ ผ่อนมันไม่ค่อยพอเท่าไรเลย อยากจะ มาขอคำแนะนำอะครับ
อืม อืม โอเคเลยค่ะ ไม่ทราบว่า นอกจากการ ทำงานประจำแล้วเนี่ย ยังมีต้องทำงานเสริมหรือว่ามีภาระรับผิดชอบอื่น ๆ ในแต่ละวันอีกบ้างไหมคะ?
ครับผม เออ อ่า งานที่ งานเสริมก็จะมีบ้างเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ เอ่อ ถ้าเป็นอื่น ๆ ก็อาจจะไป อ่า งานบ้านอะไรนิดหน่อยนะครับผม แต่ตอนเนี้ยหลัก ๆ ก็อยากจะ อ่า ขอคำแนะนำในพวกเรื่อง เรื่องงานน่ะครับ เพราะรู้สึกว่ามัน เรายังจัดการเรื่องงานได้ไม่ค่อยดีอะครับ อย่างงี้
อือ อืม อืม ค่ะ ก็พอจะเข้าใจโจทย์ของคุณอยู่พอสมควรอะนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย คุณเนี่ยจริง ๆ อาจจะไม่ได้อยากให้ทำทุกอย่าง โดยแบบว่า สมบูรณ์แบบเลยนะคะ แต่ว่าอาจจะอยากให้ เพียงแค่ไม่รู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยมันคือการที่จะต้องวิ่งทำ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อย่าง
ครับ
เอ่อ มากมายเนี่ย อยู่ตลอดเวลาเนาะ ทีนี้เนี่ย เอ่อ สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะเป็นการจัดระบบอะนะคะ ที่มัน ระบบของชีวิตเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่น ให้รู้สึกว่า ไม่ฝืนเกินไป แล้วก็ เอ่อ ไม่รู้สึกผิดเนาะ เพราะว่าเราเนี่ยต้องแบ่งเวลาทำงานในหลาย ๆ บทบาทอะค่ะ เราอาจจะต้องมาคิดดูก่อนว่า เอ๊ะ เราจะสามารถจัดสมดุลระหว่างงานประจำนะคะ แล้วก็งานเสริม แล้วก็อย่างที่คุณบอกว่า มีงานบ้านเล็กน้อยด้วยเนี่ย แล้วก็การพักผ่อนเนี่ย จะจัดยังไงดี ใน ใน 3-4 อย่างนี้เนี่ย ให้มันสมดุล แล้วก็ให้ใจเราเนี่ยรู้สึกว่า ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มาแย่งพลังงานของเราอะเนาะ เอ่อ ไม่ทราบว่า อ่า คุณเนี่ยในแต่ละวันน่ะค่ะ มีช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกว่า มีพลังงานดีที่สุด มากที่สุดอะคะ?
อืม ครับ ครับ อา อะฮะ โอ้โฮ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับผม ของ ของทางผมก็ เอ่อ ช่วงที่พลังงานมัน โอ้โฮ มัน เอ่อ เยอะที่สุด มากที่สุดนะครับก็จะเป็นแบบ เอ่อ ช่วง เอ่อ กลางวันระหว่างวันนะครับ เอ่อ เอ่อ เป็นสักสิบเอะ เอ่อ 11 โมงนะครับ จนถึงช่วงประมาณบ่าย ๆ บ่าย สอง บ่าย 3 ช่วงเนี่ย พลังงานแบบว่าในการทำงานนะ มันก็จะดีแบบ เอ่อ มีเยอะมาก ๆ เลยนะครับผม แต่ว่าพอหลังช่วงบ่าย ๆ ไปแล้ว ช่วง 3-4 โมง มันก็จะเริ่มแบบเหนื่อย ๆ ล้า ๆ นะครับ แล้วก็แบบว่า โอ้โฮ เริ่ม ส เริ่มรู้สึกว่า พลังเริ่มหมดแล้วครับ ของผมอะ มันจะเป็นประมาณเนี้ย
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ เอ๊ะ! แล้วไม่ทราบว่า จริง ๆ แล้วอะการที่เราทำอะไรหลาย ๆ อย่างเนี่ยค่ะ พอจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะ? ว่า เราเนี่ยต้องการเป้าหมายยังไง? กับการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ย
ครับ อืม ครับผม ก็ ก็มีเหมือนกันนะครับผม ก็คืออยากจะ ในส่วนของงาน ก็อยากจะทำให้มันได้ อ่า เต็ม ที่นะครับ แล้วก็บรร ล บรรลุเป้านะครับ อือ อือ ด้วยความที่มันมี อาจจะมี อ่า เป้าหมายของแต่ละเดือนนะครับ งานมียอดขาย ที่ต้องรับผิดชอบบ้างอะไรบ้าง แล้วก็จะมีแบบความเครียดนะครับกดดันอยู่ มันเลยแบบว่าบางที เอ่อ เวลาที่ เอ่อ ทำ ทำ เอ่อ มันอาจจะมีการได้ ได้คุยกับลูกค้าเกินเวลาบ้าง วันเสาร์-อาทิตย์ บางทีก็อาจจะมีแบบ โอ้โฮ ลูกค้านัดบ้าง อะไรแบบเนี้ย มันเลยทำให้เกิดความกังวล แล้วก็บาง ท พักผ่อนได้ไม่ค่อยเป็นสมดุล อะไรแบบเนี้ยครับ ที่แบบตอนนี้ที่เป็นอยู่อะครับ
อืม อืม อา โอเคค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ พอเข้าใจแล้วค่ะ ก็ จริง ๆ แล้วก็น่าเห็นใจพอสมควรเลยนะคะ เพราะว่ามีความ ก็ รับผิดชอบเนี่ยหลาย ๆ อย่างเลย แล้วก็ไหนจะต้องห่วงสุขภาพของตัวเองด้วยนะ เพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการการพักผ่อนน่ะค่ะ ทีนี้พอเรามาดูรัด ตารางชีวิตในแต่ละวันของคุณน่ะค่ะ เราก็จะพบว่าช่วงที่คุณ สามารถโฟกัสได้ดีที่สุด แล้วก็มีพลังงานเนี่ยมากที่สุด คือช่วงระหว่างวันเนาะ ตอนกลางวันประมาณ 11 โมงเป็นต้นไป จนถึงตอนบ่าย ทีนี้ช่วงนี้ล่ะค่ะ ที่เราเนี่ยจะต้องกันเอาไว้สำหรับการทำงานประจำ งานหลักของเรานะคะ เพราะว่าอาจจะเป็นงานที่ยาก มีความซับซ้อนนะคะ แล้วก็มีผลต่อยอดขาย มีผลต่อรายได้ของตัวคุณด้วยอะนะเคาะ ก็ อ่า ให้โฟกัสที่ ที่งานสำคัญ งานหลักเนี่ยในช่วงที่คุณมีพลังงานเยอะที่สุด ทีนี้ตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ย อ่า ร่างกายก็ยังสดชื่นอยู่เนาะ แล้วก็ อ่า เพิ่ง เพิ่งผ่านจากการตื่นนอนมาเนี่ย ก็อาจจะทำเป็นพวกงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่า เรามีงานบ้านอะไรต้องทำ อ่า กวาดพื้น ถูพื้น หรือว่า รดน้ำต้นไม้ อะไรพวกเนี้ยค่ะ หรือว่าเป็นการล้างรถ
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ ใช่ ครับ อือ อือฮึ อืม อืม ครับ
ก็ทำให้เรียบร้อยไปก่อนในช่วงเช้าอะเนาะ ทำเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแบบว่าอาบน้ำ ทานข้าวให้สดชื่นเนาะ อาบน้ำมัน ให้ร่างกายสดชื่น แล้วเราก็ค่อยเริ่มงานหลักของเราในตอนสาย ๆ นะคะไปจนถึงตอนบ่ายค่ะ ทีนี้เนี่ย อ่า พอเราทำงานหลักไปสักพักหนึ่งจนถึงตอนบ่ายแล้วเนี่ย เราก็อยากให้เป็นช่วงการพักเบรกแล้ว ทีนี้ตอนบ่ายแก่ ๆ อะนะคะ เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันอาจจะอ่อนล้าจากการทำงานหลักมา ก็ช่วงบ่ายแก่ ๆ เนี่ยก็จะเป็นช่วงพักผ่อนสั้น ๆ นะคะ 15 นาที 30 นาที ตามที่เราจะมีเวลาว่างได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องฟิกซ์นะคะว่า อ่า ต้องใช้เวลานานเท่าไร แต่ว่า อย่างเงี้ยค่ะ อย่างน้อยเนี่ย 1 ช่วงทุก ๆ วันค่ะ ร่างกายจะได้ไม่ล้าค่ะ ค่ะ แล้วก็ในส่วนของงานเสริมเนี่ยก็ปัดไปทำในเวลาที่เราว่าง อาจจะเป็นตอนเย็น หรือว่าตอนกลางคืน หรือว่าช่วงไหนที่เรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็แทรกการทำงานเสริมเข้าไปอะค่ะ อย่างงี้เนี่ยพอจะเป็นไปได้บ้างไหมคะ?
อ๋อ ครับ อะฮะ อา ครับ อา เออ อืม ครับ อืม ครับ อือ อ๋อ ครับ อืม อืม อืม ครับ เออ โอ้โฮ! อะ ดีมากเลยครับผม พอทางคุณแนะนำเรื่องการแบบจัดเวลาต่าง ๆ บล็อกเวลางานแล้วก็พักผ่อนให้ชัดเจน ผมว่า เอ่อ ไอ้ที่ผ่านมา จุดที่ผมขาดไปคือการที่แบบจัดเวลาแล้วก็ เอ่อ ดูเวลาพักสั้น ๆ ให้ชัดเจนเนี่ย เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้ ยังไม่ทันได้ ด ดูเลยว่า อ่า ช่วงเวลาไหน อ่า เราโฟกัสได้ดีหรือว่าอะไร บางทีมันก็ทำ ม งานปน ๆ ไป มั่ว ๆ ซั่ว ๆ ไปหมดเลยนะครับ แล้วก็แบบว่า เอ่อ อ่า จัดระเบียบความคิดในหัว ลำดับความสำคัญในงานก็ยังได้ไม่ค่อยดีนะครับ มันเลยทำให้แบบว่า โอ้โฮ งานบางทีมันก็แบบ อ่า ไม่เสร็จสักที หรือว่า เอ่อ คุยกับลูกค้าก็ เอ่อ ไม่ได้สรุปจะ ส่งให้ลูกค้า ผลัดไปนะครับ แล้วก็แบบว่ามันทำให้ โอ้ กินเวลา บางทีต้อง ทะ หะ ใช้เวลาที่จะ นอกเหนือจากเวลาปกตินะครับมาเคลียร์งานอีกนะครับ บางที เอ่อ พอคุณเริ่ม บอกว่า เอ่อ ให้เราเริ่มจัดตารางงานก่อน ผมก็เริ่มแล่ะ เห็นแล้ว โอเค ว่า จุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่า ผมกำลังแบบว่าขาดอยู่นะครับผม เอ่อ แล้วการพักผ่อนตรงเนี้ย ถ้าเกิด เอ่อ มัน มันควร เอ่อ จะบล็อกเวลาสำหรับการพักผ่อน สมมุติว่า เจิ่บ ให้แบบว่าชัดเจนไปเลยไหมครับ? ถ้าเกิด จะได้ อ่า หลังเลิกงานเราจะได้ไม่ต้องมาเจออะไร อ่า จุกจิกกวนใจ อะไรแบบเนี้ยครับผม ในเรื่องของการพักผ่อนน่ะครับ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อ่า พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีมากเลยนะคะ เพราะว่าคนที่ต้องรับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะอย่างคุณเนี่ย มักจะพักผ่อนได้ไม่สุดค่ะ ก็คือ อ่า เป็นการพักที่ไม่ได้เต็มที่ตามที่ร่างกายต้องการอะเนาะ ทีนี้อะค่ะเราก็ต้องมาดูว่า อ่า เวลาพักผ่อนที่มันเหมาะสมเนี่ยมันควรจะใช้ยังไงนะคะ อย่างเช่น ในหนึ่งวันน่ะค่ะเราอาจจะมีการพักสั้น ๆ นะคะระหว่างวัน ทุก ๆ อ่า ประมาณสัก อึบ 2 ชั่วโมงค่ะ 1 ชั่วโมงครึ่ง 2 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราควรจะได้พักนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะ เป็นการพักแบบสั้น ๆ อันนี้คืออาจจะเป็นพักออกมาหายใจนะคะ มาดื่มกาแฟ ดื่มน้ำ หรือว่า อาจจะแบบว่า อ่า พักน้ำ อ่า ทานขนมขบเคี้ยว อะไรอย่างงี้บ้างนิดหน่อยนะคะระหว่างวัน เพื่อที่จะให้สมองเนี่ยมันมีการเบรก แล้วก็ไม่ให้เหนื่อยล้ามากเกินไป แค่เนี้ยนะคะ แล้วเราอะก็จะไปพักผ่อนที่ยาวอีกสักหน่อยหนึ่งในช่วงตอนเย็นน่ะค่ะ หลังจากที่เราทำงานประจำ งานหลัก งานสำคัญเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ช่วงเนี้ยเราก็จะพักผ่อนให้ยาวขึ้นนะคะ อาจจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงนะคะ หรือว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ไม่เกิน 2 ชั่วโมงเนี่ยค่ะ อาจจะเป็นการทำกิจกรรมอะไรที่มันยาวขึ้น เป็น อ่า กิจกรรมเสริมที่เราชอบนะคะ เป็นการเล่นดนตรี การไปเดินออกกำลังกาย อย่างเงี้ย ก็ทำได้ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงที่เป็นช่วงพักผ่อนของเราอะค่ะ แล้วก็ในช่วงพักเนี่ยจะต้องระวังว่า จะ ไม่ต้องคิดเรื่องงานอีกแล้วอะนะคะ เพราะว่าไม่อย่างงั้นอะสมองมันจะไม่ได้พัก บางคนเนี่ยพักผ่อนก็จริง ออกไปเดินออกกำลังกายเนาะ แต่ระหว่างเดินเนี่ยก็คิดเรื่องงานไปด้วย อย่างเงี้ยค่ะ สมองเราก็จะไม่ได้พักผ่อนอะนะคะ ฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่า เราอะเจียดเวลาให้กับการพักผ่อนแล้วเนี่ย สมมติว่า 1 ชั่วโมงเนี่ยออกไปเดินเนี่ย ก็ให้คิดเรื่องอื่น ต้นไม้ใบหญ้า อะไรไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะ พยายามอย่าคิดเรื่องงานค่ะ สมองจะได้ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งง้ะ
ครับ อืม ครับ อา ครับ อา ครับ อืม อืม อืม ครับ โอเค โอ้ ครับ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อืม โอเค อือฮึ ดีมากเลยครับ ผมว่า เอ่อ ที่ทางคุณแนะนำมาว่า คิดว่า เฮ้ย ช่วงเย็นหรือว่า เอ่อ ค่ำ ๆ หลังเลิกงานแล้ว ผมจะได้แบบบล็อกเวลา ห ให้สำหรับพักผ่อนเลย เผลอ ๆ อาจจะมองเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วย เพราะว่า เฮ้ย เออ เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้ว แล้วก็ไอ้ข้อดีของการออกกำลังกายมันก็มีอีกเยอะเลย เวลาที่แบบว่า เออ ถ้าเกิดได้ไปออกกำลังกายนะครับ ได้ เอ่อ ได้มี ไหน เหงื้อออกนะครับ ก็คลายเครียดต่าง ๆ นะครับ จะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องงานต่าง ๆ ที่มันวนอยู่ เผลอ ๆ พอเหงื่อออกก็จะมีในส่วนของ อ้อ ได้ สมองก็มีสารเอ อ่า Endorphin Dopamine อะไรต่าง ๆ ก็ทำให้เราแบบรู้สึก เอ่อ มีความสุขสดชื่นเข้าไปอีกเนาะ เดี๋ยวตรงเนี้ย เอ่อ พยา จะพยายามที่จะ อ่า บาลันซ์ แล้วก็ให้ เอ่อ บล็อกเวลาสำหรับไอ้กิจกรรม หรือว่าการพักผ่อนที่เราชื่นชอบเหมือนที่ทางคุณบอกเลย เฮ้ย ถ้าเกิดชอบออกกำลังกาย หรือว่า เฮ้ย ชอบเล่นดนตรี เราก็สามารถ เอ่อ ไป อ่า เล่นดนตรีนะครับ ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้ เดี๋ยวจะลองพยายามแบบว่า เอ่อ ลองไป List ดูว่า ไอ้พวกที่มัน อ่า เราไม่ได้ทำนานแล้ว งานอดิเรกต่าง ๆ เนี่ยมันอาจจะ เออ เอ่อ มีเวลากลับมาได้ทำอีกครั้ง เผลอ ๆ มันช่วยสร้างสมดุลระหว่าง เอ่อ การพักผ่อนกับ เอ่อ การงานได้ดีขึ้น เพราะว่า เอ่อ ไอ้ตัวที่ เอ่อ เบรกก่อนที่เราจะได้ อ่า นอนช่วงกลางคืน ผมว่าถ้าเราแบบมีพวก กิจกรรมที่มันทำให้ผ่อนคลายเสริมด้วย ผมว่าตรงนี้มัน ดีมาก ๆ เลย ผมว่า โอ้โฮ วันนี้แบบว่าเห็นข้อดีที่แบบ อ่า ทางคุณได้แนะนำเกี่ยวกับพวก อ่า กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมนะครับ แล้วก็พวก เอ่อ การ อ่า เบรกแต่ละช่วงในการทำงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบรกสั้น ๆ นะครับหรือว่าเบรกยาว ๆ นะครับ ตรงนี้แบบดีมาก ๆ นะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ มาก ๆ เลย เดี๋ยวผมขอ อ่า ลองไปปรับใช้นะครับผม ตามทีละข้อนะครับ คิดว่ามันน่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ความสมดุลในส่วนของการพักผ่อนกับงานของผมได้ดีขึ้นเลยนะครับ
ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ยินดีเลยค่ะ ก็หวังว่า คุณเนี่ยจะ สามารถจัดตารางเวลาของชีวิตนะคะให้เกิดความสมดุลกันได้ แล้วก็ อ่า อย่าลืมว่า การพักเนี่ยไม่ใช่การ อ่า ใช้เวลาเป็น ไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะ แต่มันก็เป็นการที่ เรากำลังดูแลร่างกาย ดูแลตัวเองเหมือนกัน ฉะนั้นก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะไปพักผ่อนบ้างอะนะคะ แล้วก็สามารถทำงานอย่างอื่นเนี่ยให้ได้เต็มที่อีกทีหนึ่งอะค่ะ หวังว่าคุณจะสามารถ อ่า นำไปใช้ แล้วก็ปรับเวลาของตัวเองให้สมดุลได้มากขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะ
อ๋อ ครับ อืม ครับ ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับ